Ma più o meno. Poi in quella ditta, all'inizio ho fatto il traduttore ma poi, diciamo che mi occupavo di tutt'altro, poi mi occupav mi occupavo del marketing, ero il marketing manager del reparto italiano per questa ditta. Ehm è stato un lavoro molto mia ma sono venuto in Italia diverse volte, alle fiere, eccetera, quindi poi da da traduttore, siccome in aus siccome in quella ditta mi dava molte possibilità di crescita, una volta che ho tradotto i pacchetti f principali dei loro programmi mi han detto: "Adesso bisogna venderli." <chuckles> Cioè.
Mh. Ah bene, quindi sei diventato hai una figura di rappresentanza per la compagnia.
Eh, poi facevo sì, ero marketing manager, mhmm, cioè manager del mercato italiano. Ehm, purtroppo non avevo imparato molto, per quanto riguarda, ehm, le vendite e il marketing in Italia e lì ho dovuto imparare andando a studiare, andando a cercare su internet, ehm, come
Mh-mh. Certo.
La voglia c'era, quindi mhmm, il perc un il percorso di studi non è soltanto un percorso di studi scolastico, <clicks tongue> ci può essere anche un percorso di studi personale, l'importante è aver la motivazione e la voglia. Poi gli strumenti li abbiamo, non dobbiamo neanche andare in una biblioteca, la troviamo su internet, è molto comodo.
Sì, adesso è più accessibile di di di quanto poteva essere in passato e quindi, uhm, come dicevi tu, la passione fa fa nel tuo caso, mi dici, ha fatto la differenza insomma.
Certo. Sì, sì, sì, sì, si, sì, sicuramente sì.
Sembra una s una storia veramente i uhm, ispirante per gli altri perché comunque, ehm, ha funzionato, diciamo così.
<laughs> Meno male che che ti che ti sia Bene, sono contento.